ให้คนเนี่ยไปจับกุ้งแม้น้ำมา แล้วก็เอามา เอามาเผา
อา ขึ้นชื่อเนาะของอยุธยา ถ้าเผื่อแบบกุ้งแม่น้ำ
ใช่ ๆ บางวันทำก่อน แล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟูด ซึ่งแบบว่าคนในสมัยก่อนก็จะกินกันแบบว่า แบบ เป็น อร่อยด้วยแบบว่าใช้มือเปิบ อะไรอย่างงี้กันเลยอะครับผม ใน ใน ใน ตอนที่ดูอะ ครับ
ไม่มีน้ำ จิ้ม อา อุ๊ย แต่เอาจริง ๆ ถ้าเผื่อที่อยุธยานี่เขามีกุ้งแม่น้ำ แต่เขาไม่มีน้ำจิ้มซีฟูดเหรอ?
สมัยก่อนเนี่ยครับผม ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะ
อือ
แล้วก็กินกันเลย เขาอาจจะไม่ได้ มี เป็นหมุ เพราะว่า ผมจำได้ว่า ใน ในตอนที่ดูอะ เขาเรียกน้ำ จิ้ม ว่า เครื่องเคียง <chuckles> ซึ่งผมก็คิดว่า เขาก็คงแบบว่าจะไม่มีอะไรที่แบบว่าจิ้ม แล้วก็เผ็ดแซ่บเหมือน เหมือนคนในยุคปัจจุบัน ที่เอาเข้าไปในอดีตอะครับผม
อ้าว จะแบบว่าไม่มีการกินกุ้งเผาด้วยเนาะ อาจจะแบบว่าการเอากุ้งแบบไปทำแบบ เขาเรียกว่าไรอะ เออ เอากุ้งไปทำเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารเลย อะไรอย่างเงี้ย
อาจจะไม่ได้เหมือน ใช่ ๆ ๆ ก็เป็นไปได้ครับผม
อืม
และอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้แบบว่าคนดูชอบนะ ไม่ว่าจะเป็นหนังหรือละครน่ะ ผมว่า การแทรกบทตลกเข้าไปอะ มันมีส่วนเยอะเลยครับ
อ้าว เหรอ? คือหนังเรื่องนี้ คือตลกเหรอคะ?
มีบทตลกด้วย เพราะมันก็จะมีแบบว่า อ่า พอย้อนกลับไป มันก็อยู่เกี่ยวกับ อ่า พวกคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ ก็จะมีพวกคนใช้ด้วย อะไรประมาณเนี้ย การที่แบบบท คนใช้อะ อืม การที่แบบว่า อ่า ครับ
อ้าว จริงสิ? แต่คน เรียกว่าไรอะ มี อะไรนะ มี มีคนเล่น แบบมียศถาบรรดาศักดิ์ ดูมันไม่เคร่งเครียดเหรอ? มันน่าจะเป็นแบบหนังเคร่งเครียดหรือเปล่า?